うーん、うん。
勝手にキャプテン像が自分の中であるので「ああ、そうなんだ、うんうんうん」ってだけ聞いてるんですよ。
うん。うーん。けどなんかこう、ま、そういう、なんていうんですかね。 それこそまあ、希望は聞くけれども、おあの、ぜ全部いあの、それを全て守ることはできないよっていうことは、うん、ちゃんとお伝えしているっていうお話だったと思うんですけど。でもそれでもなかなか聞いてくれないというか、やはり、多分もう伝わってないのかなというか、まあ、なんて言うんだろう、うん。
うん。 うーん。 その、伝わってないのって、やっぱり私が感情を出さないからですかね？